Co como é que começava? Porque eu assisti muito tempo atrás eu assisti na época que passou a original, pra você ter uma ideia.
Cara, o que O Então, o que que acontece. Aí a gente fica naquela expectativa, né. O que que vai acontecer? O que que tem dentro da escotilha? Aí você espera um ano.
Sim. Foi 1 ano? Ah, no Brasil foi 1 ano. Eu acho que no nos Estados Unidos foram 5 meses, eu acho. Não, e e eu assim um ano.
O que que você espera É, um ano. Na será? Eu acho que antigamente era, tipo, um ano. Não sei. Ou pode ser isso, talvez 6 meses, né?
Não, eu eu eu aham.
E aí beleza, aí o que que você espera, então, depois de de tanto tempo, assim? Que a primeira cena do episódio da segunda temporada seja a revelação.
É, o que tem hum. Sim.
Aí como é que começa a segunda temporada? É sensacional, cara. Começa um homem
Aham.
numa esteira, num apartamento. Aí ele tá lá na esteira, fa fazendo bicicleta, na verdade, fazendo bicicleta, aí tá tá preparando o café dele, aí bate o ovo, bota a aveia, liga o liquidificador, tá mostrando a rotina ali.
Ah, acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro sim. Aham. É, o ritmo que o ritmo que não tem nada a ver com a ilha, né? Tipo, é
Nada a ver, ele tá no apartamento, a gente sempre viu a ilha.
É, tá lá na con aconchego, assim. <laughs>
Aí e tocando um música legalzinha, que foi até muito marcante. É.
Sim. Relaxando ali numa boa, nenhuma preocupação no mundo.
Relaxando, e você Aí você: "Caramba, que que é isso?" E a gente pensa assim: "Nossa, primeira cena fora da ilha, né." Tem um um negócio assim também.
Ah. Aí a gente não sa agora que eu lembrei, agora que eu lembrei. A gente não sabe se é um flashback ou se tá acontecendo na vida real. Eu lembro.
Aí daqui a É, tem isso. Isso que era muito legal, cara, também. A gente não sabia o que que estava É flashback? É tempo real, fora da ilha? E aí, o que que acontece? Do nada, ele preparando o café, ele ouve uma explosão.
Hum, sim. Agora eu lembrei. <laughs> Aham.